Ada momen berisiknya, ada momen bener-bener terhanyut, eee, menonton si kartunnya sih. Biasanya momen-momen berisik tuh kadang kalau misalkan ada 1 anak yang nakal nih, biasanya ada kan di anak-anak kecil, anak-anak yang nakal itu biasanya rese gitu yang bikin, eee, ketenangan yang lain terganggu juga gitu, biasanya kebawa jadi berisik, gitu. Kalo misalkan si anak yang nakal nggak ada, terus pas momen si acara TV-nya tuh lagi seru-serunya, eee, diem bener-bener diem gitu, eee, kayak fokus melotot ke layar TV itu, kayak terhipnotis gitu.
Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya bener bener, Kak. <laughs> Menyebalkan ya? Heeh. iya iya iya, mmm, bener, fokus banget. Iya iya, mana, eee, itu juga film kartun kan ya, maksudnya anak kecil banget tuh emang suka gitu kan film kartun, terus yang, mmm, aku tahu juga kalau film kartun kan itu, mmm, biasanya juga ada moralnya gitu kan, ada ngasih pelajaran hikmah dan sebagainya, gitu. Oke deh tapi, eee, aku kepo nih ,Kak, kalau dari yang udah, Kakak, sebutin kan banyak banget tuh film kartun yang udah, Kakak, spill-spill gitu kan, nah yang paling favorit banget kalau di, Kakak, tuh apa? Yang kayak nggak boleh banget nih lewat nih film gitu loh kalau pagi-pagi weekend gitu.
Betul betul. Oh, itu beda-beda sih, beda umur beda favorit ya, eee, di umur um eee, masih TK menjelang SD gitu ya favoritku Doraemon gitu. eee, pas masuk SD, eee, beda lagi tuh, Shincan sama Dragon Ball. Nah gedean dikit, ada satu nih favorit yang mungkin, Kakak, juga tahu Naruto tuh awal-awal Naruto masuk TV Indonesia.
Mhm. Mhm Mhm. Mmm. Beda lagi. Apa tuh? Oh, iya. Oh itu mah semua umat kayaknya, Kak, semua umat kayaknya suka itu naruto ngikutin banget tuh gitu kan.
Bener bener. Itu bagus banget sih Naruto pertama kali muncul, eee, impresi pertama ku, "Wah ini bagus banget, eee, kartunya." Dulu menyebutnya kartun ya bukan anime ya?
Iya. Ah. <laughs> Ah hah Ah hah, iya iya, oke. Nah tapi kalau misalnya ngomongin tentang acara kartun ,Kak, ya, zaman dulu kan, Kakak, bilang sendiri tuh kalau fase nonton, Kakak, tuh beda-beda gitu loh. Waktu kecil, eee, beda tontonnya, kartun juga tapi udah beda genre gitu kali ya, terus pas SD udah pindah lagi tuh kartunnya, nah apalagi di zaman sekarang kan, Kak, ya, zaman sekarang kan kartunnya udah ini banget kan, beda banget kan ya dari segi kualitasnya, dari segi, eee, apa, model arts, eee, dari kartunnya tersebut gitu, karakternya gitu-gitu kan udah beda banget tuh. Nah kalau menurut, Kakak, kenapa acara-acara dulu itu punya nuansa yang kayak beda banget gitu loh sama yang sekarang?
Betul. benar benar benar. Bener.

Nah, jadi kan kadang, hal-hal kecil dari masa kecil itu kan bisa banget ya, nempel banget di ingatan, gitu kan. Termasuk kayak acara tivi yang dulu rasanya wajib banget tuh, untuk ditonton. Kira-kira ada yang lucu dan ada yang bikin semangat juga kan, ya, gitu kan? Bahkan ada yang sampai sekarang pun masih kebayang, gitu kan, suasananya. Nah, aku penasaran banget nih, Kak. Kalau Kakak inget-inget lagi nih, acara tivi masa kecil apa sih, yang paling Kakak rinduin, dan kenapa tuh, kalau boleh tahu?
Wah, bener banget, tuh. Masa kecil tuh, eee, masa yang nggak bisa diulang, ya. Itu aku bahagia banget, dulu sih. Eee, terutama di hari Minggu ya, kalau ngomongin soal acara tivi. Di har di hari Minggu tuh, eee, secara berurutan, eee, acara tivinya itu, eee, kartun atau sekarang dibaca anime ya, yang emang diperuntukkan untuk anak-anak kecil, gitu. Itu aku semangat banget sih, setiap hari Minggu, aku bangun pagi, eee, udah langsung tuh, lari ke depan tivi, gitu. Eee
Wah, apa tuh, Kak? Mmm. Mmm, oke. Sebelum berangkat heeh. Oh, oke. Iya iya. Mh
Dan beberapa judul yang masih aku inget, gitu ya, eee, pertama, Doraemon dong. Doraemon tuh bahkan sampai sekarang masih ada, kan, masih eksis.
Oh. Heeh. Benar benar benar, iya.
Eee, Doraemon, terus Dragon Ball, eee, P-Man, itu ada beberapa nama yang me masih aku inget, sih. Eee, Makibao, ini mungkin, eee, nggak terlalu nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu banyak yang tahu. Terus ada Kobo Chan, gitu, Shinchan. Wah, banyak banget sih itu, hari Minggu heeh. <chuckles> Itu bener-bener sampai sampai siang itu, dari pagi sampai siang.
Mhm. Mmm. Oh. Waduh. Iya iya, benar, Kak. Mmm, mhm mhm. Waduh, banyak juga, ya. Iya, banyak juga, ya. Berarti Kakak ju heeh. Oh, oke. Berarti Kakak juga kalau aku denger nih, dari, mmm, Kakak nyebutin tadi beberapa film, ya. Bukan beberapa, udah banyak tuh, gitu kan. Eee, berarti cukup ini ya, cukup nonton banget, gitu ya, tiap weekend, ya. Tapi, kalau aku boleh tanya, nih. Itu, mmm, Kakak nontonnya tiap hari weekend doang, kayak Sabtu Minggu, atau hari kayak sebelum berangkat sekolah, mungkin, atau berkegiatan mungkin juga nonton, gitu?